Так, ну, тоже хорошо, да, мгм. А как ты относишься к зиме, кстати, вообще? Любишь её снежную или, вот, скучаешь ли ты в Италии по снежной зиме? Скажи чес
М-да, здесь зима достаточно мерзкая, дожди, э, с ну, слякоти нету, но грязь бывает. И в целом из-за того, что отопление- это такая роскошь, зима здесь проходит на удивление холоднее, чем в России, э, поэтому такой парадокс культурный. Э, снежная зима- это круто. Ну, по вот вышеоч описанным причинам. Но, с другой стороны, если большой город брать, то это превращается всё в, э, значит, разводы соли там на одежде, на обуви, э, значит, эти, э, не знаю, гололёд, ну, что ещё. Ну, в целом, как бы зима, з зима очень быстро из белой становится серой. Особенно если вдоль оживлённых автомагистралей путешествовать.
М, вот как. Мгм. Понятно. Мгм. Жижу. <chuckles> Ага. Ну да, приятного мало. Мгм. <chuckles> Это точно, ты абсолютно прав, да. А, ну вот, а скажи, ты упомянул, что ты жил в Грузии, а где ты жил?
Лица. Тбилиси. Там, кстати, зимой тоже снег выпадает. Ненадолго, но выпадает.
Тбилиси. Ага, ну бывает, да. Мгм, да. А скажи мне, там ты тоже бегал?
Да да, я везде бегаю.
Мгм. <chuckles> Приезжаю и бегаю, меняю места, да? Ну, бега Ну, здорово. То есть там ты ещё и с горкой в, э, с горки в горку, да? По по рельефу. <chuckles>
Да, я жил на, в на достаточно рельефном месте, поэтому это была неплохая тренировка. И даже поначалу было н непросто. Вот. Э, но что касается с горки в горку, понимаешь, всё-таки, э, ты живёшь в одном месте. Когда это уже 10-й поход, э, все эти впечатления, они затираются, и как бы ты Единственное, на что можно там обращать своё внимание, это на какие-то и изменения деталей, как там, где там, не знаю, ветка упала, где там лавочку сломали подростки, вот такого рода.
Ага. Мгм. Мгм. Так, ага. Мгм.